Э, ну, э, ф э н наверное, всё-таки, м, дружба, м, в этом случае лучше сначала. А так прямо, брать, э, девушку на абордаж, <chuckles> наверно, это <laughs> б можно её испугать. <laughs> Поэтому лучше, наверное, всё-таки как-то потихоньку, да, продвигать свои отношения. М, и если девушке будет приятно с тобой общаться, я думаю, что, во-первых, ты это сам почувствуешь. И, во-вторых, э, ну, и как-то само всё, м, будет естественно проходить. И не надо будет думать, что: "А мне вот на следующем свидании уже пора там ей предложение делать или что?" Я думаю, что это будет какой-то естественный процесс, когда тебе будет понятно, когда когда и что делать. Не надо будет прям специально придумывать какие-то сценарии.
Мгм. <laughs> Конечно, да. Мгм. Ну да. <chuckles> Да. Ну, конечно. Мгм. Ну да, было бы странно, если бы я при 1-й встрече подходил и предлагал выйти за меня. Это бы отпугило любого человека.
Ну да, это было более бы, чем странно. Э, конечно, ну, м, мне кажется, что более какой-то разумный подход- это такой подход, э, ну, какими-то маленькими порциями, да. С сходить на свидание. Потом, ну, например, там, сходить куда-то вместе, не знаю, на ужин, э, сходить куда-то в кино, э, вместе. Ну, то есть и так тебе же тоже будет легче, ты так, м, у узнаешь человека.
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Конечно. Да, ну, котилож когда смотришь фильмы романтические, драмы разные, удивляюсь от того, наскока там у них всё по-волшебному, по-магически происходит. А в реальной жизни бывает даже нередко какой-то ступор появляется, и страх, и не незнание, что делать дальше. Там после п какого-то привет-привет и обмена именами уже всё, ступор, что говорить дальше и что делать. Вот так часто тоже такая проблема.
М. Мгм. Ну, потому что реальная жизнь отличается от того, что нам показывают в кино, конечно.
Да.
Э, поэтому ты, э, ну, должен сам как-то, наверное, выстраивать свои отношения, а не брать примеры из каких-то, э, кинофильмов.
Мгм.
Ну, потому что есть разница, м, так что давай, не стесняйся. А, не стесняйся, отбрось это всё. Это тебе всё не нужно. А, давай выходи из дома потихонечку, как-то, может быть, пару раз ты себя заставишь, а потом, может быть, тебе даже понравится гулять. Потому что познакомиться же можно вообще везде. Это же бывают даже какие-то такие совсем неожиданные места: и в транспорте, и в парке, ну, я не знаю, и в магазине, на остановке. Где угодно может завязаться знакомство, которое которое п потом, э, обернётся как бы в твою судьбу.
Ну да, да, это правда.. Мгм. <chuckles> Мгм. Мгм. Ну да. И правда. Мгм. Мгм. И правда.